Anladım. Peki, ben şunu merak ediyorum. Şu anda, eee, yani, o saatten sonra, ne bileyim, eee, ekstra bir önlem almaya falan başladınız mı yine de, ne olursa olsun? Ne bileyim, yüzmeyi öğrenmek gibi <chuckles> ya da ailenin böyle bir girişimi oldu mu?
I hı, evet, evet. Tabii ki, biz, eee, zaten yaş itibarıyla artık, eee, kurslara, eee, tek başımıza gidebilmeye başladık ve yüzme kursuna gönderdiler bizi. Eee, o etki bende şu, eee, tepkiye sebep oldu. Eee, kızım şu anda, ııı, 6 yaşında, 7'ye girecek. E, onu yüzmeye verdim, mesela. Yani, çok önemli. Eee, yüzme bir hayat, ııı, hayatta kalma, eee, becerisi artık, yani. O yüzden herkes yüzme, eee, bilmeli. Yüzme kursuna gönderdim. Yu şu anda da su üzerinde durabiliyor, böyle, kulaç atabiliyor hafif hafif. 7 yaşında. Eee, evet, yani, hani, belki de bu 9-10 yaşlarına gelmeden öğrenmeli diye düşünüyorum. Belki de oradan kalma bir anım, ııı, dolayısıyla. Aynen.
Hı hı. Hı hı. Kaç yaşında? Ha, anladım, güzel. 9 kritik, eee, bir yaş, evet. <chuckles> 9'dan önce öğrenmiş olsun. <chuckles> Güzel.
<chuckles> O yüzden, eee, ona yüzme kursuna gönderdim. Mesela, biz, iii, şimdi deniz eee, den uzak bir yerde yaşıyoruz ama ben hep, eee, su kenarında yaşamak istiyorum. Yani, o suyu görmek istiyorum. Mesela, Türkiye'de, Ankara'da falan Hı hı.
Ne güzel. E, peki, şu anki yaşantınızda sizin, hani, deniz olmaması ve uzakta yaşıyor olman, bilmiyorum, eee, başka, ııı, su birikintisi veya su kaynağı var mı? Göl gibi, gölet gibi, nehir gibi ama.
Evet, küçük nehirler, göller var ama yetmiyor.
Hah, tamam. Onlar onun yerini tutuyor mu? Yani, sana ne hissettiriyor, böyle, eee, görece karasal, muhtemelen karasal değildir yaşadığınız yer ama <chuckles> deniz olmayınca karasal gibi algılanıyor ya, böyle bir yerde yaşamak sende ne hissettirdi? Sana ne yaşatıyor, yani?
Evet. Ye